Senin için sevdiklerinle yemek paylaşmanın anlamı nedir?
Eee, vallaha, yani, yemek yapmayı çok seviyorum ve, ııı, sevdiklerimle birlikte yemek yemek, eee, bana çok anlamlı geliyor, zaten yalnızken de çok iştahım olmuyor, o yüzden benim için çok keyifli bir şey.
Hımm. Hani, derler ya, bazen, "Yemek sadece gıda değildir." diye. Eee, sence bunun arkasında ne olabilir? Yani ney ne anlatmak istiyor?
Hı hı. Eee, tabii ki gıda değil. Çünkü yemek insanlık tarihî kadar eski bir şey sonuçta, işte, cenazelerden düğünlere, doğum günlerine, insanlar bütün özel anlarında, eee, veya mutsuz anlarında bile, eee, bir yemeğin başında toplanmışlar hep
Hı hı. Evet. Doğru.
eee, o yüzden, eee, sadece karın doyurmak için bir anlamı olamaz bence. Eee, tabii, ekstra bir de, hani, eee, birlikte bunu yaptığın zaman, mesela, bir evde herkes tek başına yemek yediğinde, evet, karın doyurmak için yemek yiyordur ama birlikte yemek yediğinde o o başka bir şeye dönüştüğü için, eee, yemeğin ötesinde bir şey, yani, gıdanın ötesinde bir anlamı var bence.
Hı hı. Hı hı. Evet. Peki, eee, sen mesela yemeği paylaşmayı Yemek yapmayı çok sevdiğini söyledin ve yalnızken de çok fazla eee, yalnız yemeyi istemediğini aslında paylaştığında daha keyifli olduğunu, eee, düşünüyorsun. Buradaki sana bunu düşündüren ne? Yani, yaptığın, kendi emeğinle hazırladığın, işte, birilerini düşün Mesela, birileri gelecek diyelim ki evine, eee, onlara yemek hazırladığındaki, eee, sendeki hislerin farkı ne normal yemek hazırlamanda, yani, tam olarak nasıl bir his veriyor sana?
Hı hı. <clears throat> Hı hı. Doğru. Hıh. Evet. Hı hı. Yani, paylaşmak güzel orada aslında, çünkü birlikte, eee, yemek yerken, işte, derin sohbetlere dalınabiliyor, hani, bir anı paylaşılıyor. Bir arada, ııı, yani, hazırlık yaparken özellikle çok ekstra keyif alıyorum insanların çünkü bizim ailede de, böyle, bir şey vardı gelen kişi kimse, onun en sevdiği yemekler pişirilirdi. Eee, şehir dışından bile olsa diyelim, işte, teyzemler geliyor, kim geliyorsa, hani, en sevdiği yemekler için hazırlıklar başlardı gerçekten ben, böyle, gördüm.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet.
O yüzden, hani, ona verdiğin değerin de aslında bir, ııı, simgesi bir yerde, karşı tarafa verdiğin değeri gösteren de bir şey.
Evet, aslında sen, eee, onu, yani, yemek yaparak ona değer veriyorsun, aslında biraz da o yem yaptığın yemeği karşı taraf tattığında, yüzündeki, ımm, hani, ifade de aslında senin ödülün oluyor, diyebilir miyiz? Hani, eee aldığı haz, eee, işte, eee, senin için eee, onun için senin ona bir şey hazırlamış olman da, eee, gerçekten, eee, farklı bir, iii, tat veriyordur sana. Peki, hı hı, eee, peki, bir sofrada paylaşılan yemeğin insanları birbirine bağladığına dair, eee, aklına gelen somut bir anı anlatabilir misin? Var mı böyle eskilere döndüğünde, yine dediğin gibi, hani, toplaşıp birlikte, eee, yaptığınız bir yemek? Mesela hangi detaylar seni çok etkilemişti? Yemekteki sohbet mi? Sessizlik miydi? Ya da yemeklerin kokusu ya da çocukların koşması mıydı? Tam böyle hatırladığın bir anını paylaşabilir misin?
Hı hı. Diyebiliriz tabii ki. Hı hı. Hı hı. <snorts> Evet. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. I hı. I hı. Hıı. Hı hı. Eee, tabii ki, eee, ben çok, ııı, büyük bir ahşap evde 2 katlı bahçeli bir yerde büyüdüm, doğdum. Eee, ve orada özellikle, işte, şeyi, hiç unutamıyorum, hani, geniş aile hem zaten kalabalığız, eee, hem de babaannem ve amcamla beraber, işte, eee, 8 odalı bir yerdi burası. O yüzden, hani, o kadar, böyle, 10-12 kişilik, böyle, masalarda hep beraber akşam yemeklerinin, hani, önemini hiç unutmuyorum çünkü herkes aynı anda sofraya oturması gerekiyordu falan. <chuckles>
Harika. Hı hı. Evet. Ne kadar güzel. Hı hı.
Eee, bir gün, eee, rahmetli amcam, işte, babaannemin yaptığı, eee, böyle, gömlek dolması diye farklı bir dolma vardı.
Gömlek dolması. Çok enteresan bir ismi varmış. Nasıl bir şey? <chuckles>
Evet, hı hı, onu hatırladım. <chuckles> Nasıl bir şey? Normal içi dolma gibi, hani, bildiğimiz dolma kıymalı iç harcı vardır ya, pirinçli, eee, ama dışı
Hımm, kabak, eee, bi iii, biber dolması gibi bir dolma içi, tamam.
Evet, evet, hı hı, dışı da şöyle hani, iii, sucukların, ba benim babaannem sucuk ve pastırma da yine alt kattaki mutfak bunlara ayrılmıştı bizim evde. Eee, annemle ikisi çok fazla kış hazırlığı yaparlardı. Tıpkı bu bağırsak kullanılıyor ya sucuklarda.
Hımm. Hı hı. Evet.
Eee, tabii onlar sirkeli sularla falan temizlenip, hani, sucukta da kullanılıyor. Aynı şekilde temizlenmiş bir bağırsağın açılıp içine, ımm, bu iç harcı koyulup, işte, gömlek oradan geliyor her herhâlde.
Hı hı. Hıı. Evet, eskiler galiba, eee, bunu yapıyorlardı, böyle, eee, babaannelerin, anneannelerin aslında biraz hazırladıkları yemeklerdendi galiba. İçine ciğer falan konuyor muydu pilavının?
Hı hı. Tabii, tabii. Eee, bir de o çeşidi vardı, doğru söylüyorsun. Zaman zaman öyle de yapılıyordu. Ve bunu am
Hıı. Yine aynı anlattığın tarzda bir şey herhâlde değil mi bu da? Hıı.
Aynı anlattığım tarzda, ha ha, 2 türlüsü. Eee, amcam o ciğerlisini değil de daha sadesini seviyordu ve amcam, işte, geldiğinde özellikle babaannem o çok seviyor diye, eee, onu yapardı, mesela. O gün, hani, ben de tadına falan baktığımı, herkesin, işte, çok beğendiğini mesela çok küçükken öyle bir detay çok sık yapılan bir yemek değil, onu hatırlıyorum. Sonra, eee, mesela pide yaptırılır bizim orada, eee, pazar günleri ayda 1 kere falan. Eee.
Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı, şeyden mi? İii, yap iii, yaptırılır derken, fırına sipariş mi veriyorsunuz?
Hayır, aslında iç harcını hatta herkesin evinde bir bununla ilgili sepet olur. <chuckles> Kıymalı pide sepeti, böyle, eee, tepesinden şeyli, ha ha, kıymalı pide. Eee, iç malzemesi, soğan, kıyma, işte, kavrulur, 1 tane yumurta kırılır ve bu iç malzemesi, eee, işte bunu yapan pide salonları olan, işte, lokanta diyebilirim, restoran diyebilirim, yerlere bu iç harcı yollanır ve, e, kapalı Karadeniz pidesi gibi uzun uzun yaptırılır. İçini biz yapıyorduk. <chuckles>
Hı. A! Ne kadar güzel. Kıymalı pide. Hı hı, hı hı. Evet Ha ha. Hımm, ne kadar güzel, harika. Tamam, peki, iii, sonrasında tabii bu sofraya bu da geliyor, e, pideyle beraber. Şimdi dolma, ııı, yapılan, böyle, eee, sürekli, işte, o mezeler falan vardır muhtemelen. O pide, iii, sıcak sıcak, eee, tütüyordur geldiğinde. E, büt bütün akrabalar orada gerçekten de, eee, çok güzel unutulmaz bir an gibi görünüyor. Evet, başka detaylar neler vardı?
Hı hı, evet, evet. Hı hı, hı hı, hı hı. A Gerçekten de, hı hı. Çok doğru. Eee, detay aslında şöyle, bu pide, işte, küçük küçük kesilir ve üzerine herkes, işte, tereyağı kendisi sürebilsin diye küçük küçük kare tereyağlar kesilir. Herkes çatalıyla pidenin üzerinde bu tereyağını gezdirir, hani, sıcak geliyor ya bir de. Eee, ben tereyağını çıkarma işinden genelde sorumlu olurdum ve ayran <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Evet. Harika, <chuckles> en zor görevler aslında baktığında. Çok güzel.
Öyle, yani, masa masa hazırlama. Evet, çocuktuk zaten. Eee, yani, bunu, mesela hiçbir yerde, ııı, bulamıyorum ben. Çünkü hiç kimse de yaptırmaz, hani gidip bir lokantaya, işte, biz iç malzeme getirsek siz yapar mısınız dem yani, hı hı.
Tabii, yani, bunlar eskiden, eee, herhâlde, eee, zaten lokantalar, komşular birbirlerini tanıyorlar, yani, esnaflık, eee, olduğu zamanlardan bahsediyorsun değil mi? Böyle bir 30 sene önce ya da belki 40 sene önceden bahsediyorsun?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Tabii, tabii, 80'ler 90'lar işte. <chuckles>
Evet, yani o zaman güven var, yani onu pişirttirdiğinde belki para bile ödemiyorsun yani, hani, zaten oranın devamlı müşterisisin. Hani, öyle bir şeyse ııı, şey için yapıyorlar, yani, zevkten, eee, sen mutlu ol, müşteri, eee, memnun olsun diye bile, iii, yapılabiliyordur diye düşünüyorum.
Hı hı. Aha, yani, va eee, yok bir ücreti vardı ama mesela ne kadardı o, bir ekmeğin yarısından 3'te 1'i kadar mı, yani, sembolik öyle.
Hımm, ha, çünkü ekmeğini onlardan alıyorsun, o yüzdendi, değil mi? He, tamam.
Evet, ha, aynen, hı hı, tabii. İşçilik de var, yani, aaa, yarı f yarı ekmek fiyatı mı, öyle bir şey oluyordu galiba, tanesi.
Evet, doğru. Tamam, peki. Peki, iii, kuşaklar veya bölgelere göre yemek paylaşma ritüelleri sence nasıl farklılaşıyor? Mesela, köyden gelen bir büyükanneyle, İstanbul'da genç birinin sofra arasında, eee, ne fark var vardır?
Hı hı. Hı hı. Sofradaki içerik mi, yani, işte, yenilen şeyler mi, sofra adabı mı? Aslında biz çok fark var ben
E, hepsi, evet, yani, iii, genel olarak, hani, sofra ritüeli, yapılan yemekler, hepsini düşünebiliriz.
I hı. I hı. Yani, aslında bu hem kişiden kişiye de değişebilir, ne kadar özendikleriyle ilgili ama bölgesel farklılıklar da tabii ki var. Örneğin mesela Antep'te, eee, işte, bir kebap yapma, hani, her pazar düzenli olarak her gelir grubundaki kişiler balkonda kebap yaparmış. Mesela, bir Antep'te bir akrabamız vardı ve, ııı, hani, onların tabii ki sofra düzeni ya da kullandığı malzemeler şimdi kebabın yanına ne gelir işte ona göre şekilleniyorken, hani, bir İç Anadolu'da et yemekleri, sarma, pilav hani yemeğin bir defa türü hani alışkanlıklara göre çok değişiyor. Bir de bence şey, ya, kuşak farkı, işte gençler daha belki pratik sofralar hazırlarken eskiler biraz daha, işte, daha çeşitli şeyler önce, işte, çorba, sonra et, pilav, hani, ııı, masada geçirilen süreler de bence, daha eski kuşaklarda biraz daha uzunmuş diye tahmin ediyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Evet, Hı hı. Evet. Evet, aslında senin, eee, söylediğinde, hani, iii, farklılıkların, eee, öncelikle yaşan yani, oldukları bölgeye göre, eee, çeşitlendiğini, eee, söylüyorsun. Yani, bazı bölgeler, işte, Ege Bölgesi daha zeytinyağlı, işte, daha yeşillikli beslenirken, Karadeniz lahana <chuckles> üzerine beslenirken, İç Anadolu'da biraz daha evet, eee, mısır ekmeği varken, İç Anadolu'da biraz daha, işte, etli, emm, yemeklerin herhâlde, eee, etsiz, eee, yemeği olan bir, iii, öğünleri yoktur. E, bilmiyorum, eee, kahvaltıları ama azdır diyelim evet, öyle alışmışlar. Hani, sanki et yemediğinde, e, doymuyorlar gibi, iii, konuşurlar genelde. E, dolayısıyla hem onun, eee, farklı yörelere özgü yemeklerin farklı olduğunu hem de dediğin gibi <swallows> aslında gençlerin, eee, yemek hazırlaması ile e eskiden öğrendikleri yem yani, yaşlıların ın diyeyim tecrübelilerin yemek hazırlaması arasında büyük farklılıklar vardır. Eee, biraz yaşam koşulları, aslına baktığında, eskiden, eee, kadınlar biraz daha evdeyken, eee, şu anda kadın erkek herkes çalışıyor ve, eee, i işte, ne bileyim, işten geldikten sonra evde, ımm, herkes pratik bir şekilde bir şeyler hazırlamanın aslında yoluna bakıyor belki bunun da, eee, şeyi vardır yani, iii, kültürel farkın yanında ekonomik, sosyoekonomik farklılık da, eee, geliyordur. Peki, <swallows> şimdi günümüzde, eee, tek kişilik paketler var. İşte, hızlı yaşam, dijitalleşme, eee, bu zamanlarda yemek paylaşmanın önemi, iii, sanki değişiyor gibi. Yani, iii, sence bu gerçekten böyle mi? E, olumlu veya olumsuz, ııı, ne gibi etkilerini görüyorsun? Mesela şimdi tek kişi olarak bir sürü yemek pişirmek, e, hem maliyet açısından bazen çok daha, ııı, pahalıya geliyor dışarıda yemek isen daha ucuza geliyor, ilk a uuu, uğraştığınla kalıyorsun vs. E, ama bir yandan da geleneksellik artık öd ölüyor. Yani, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
I hı. Evet. <chuckles> Hı hı, mısır ekmeği, hı hı. <giggles> Yani azdır diyelim, azdır. Hı hı. Hı hı. Çok doğru. Ha ha. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet, tabii, tabii. Hı hı. Mutlaka, hı hı. Evet, hı hı. Hı hı, hı hı. Ha ha. Hımm, olabilir, hı hı. Haklısın, hı hı. Evet, eee, ben kesinlikle dediğine katılıyorum. Modern yaşam insanları, hani, biraz daha az paylaşmaya, bireyselleşmeye, bireyin öne çıkmasına, eee, çok zemin hazırlayan bir dünyada yaşıyoruz artık. Eee, dolayısıyla, işte, yemekleri uzun uzun hazırlamak, işte, birileriyle paylaşmak, eee, ya bunları işte sosyal hayatın bir parçasıymış eskiden de çok dışarı çıkılmadığı için şu an insanlar dışarıda buluşup yemek yiyorlar. Eee, yani, evde bu kadar işte davet sofralarının kurulması tabii ki azalıyor bu durumda. Bir de kent yaşamında, yani, modern yaşamda insanların da vakti yok. Emm, yani, o yüzden bu gelenekler ve paylaşma arzusu bence azaldı. Ama tabii yine çekirdek bir, ııı, ailede veya yakın çevreyle, yakın arkadaşlarla bu tür, eee, ne denir, paylaş paylaşımlar ya da paslaşmalar diyeyim, yani, bir gün biri pişirebilir bir gün biri, hani, birine götürebilir, yapılabilir. Ama eskiden çok daha fazlaymış aslında zamanla beraber bu alışkanlık da değişiyor kesinlikle.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Azaldı değil mi? Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Peki, iii, son olarak şeyi sormak istiyorum. <swallows> Bu alışkanlığı arttırmak için ya da eskiye sence, eee, e şans var mıdır tekrar geriye dönmeye? Ya da, eee, artık hani olmaz, herkes farklı ülkelerde yaşıyor, herkesin dinamikleri farklı mı dersin? Yani, senin, eee, burada, böyle, geriye dönse daha iyi olur dediğin ve dönmesi için keşke şunlar olsa ya da olabilir dediğin şeyler var mı son olarak?
I hı. <giggles> Hı hı. Evet. <giggles> Yani, bunun geriye dönmesi bence neredeyse imkânsız çünkü, hani, bu çağın gerçeği de bunlar. Ama iyileştirilebilir ya da değiştirilebilir ufak tefek. İşte, bunun için çaba göstermek gerekir. E, işte belki komşulara işte bir bir şey pişirip götürmek, hani fazlasını, bir adım atmak belki o bir adım atar. Iıı, hani, böyle, ufak adımlarla bir nebze olsun azaltılabilir ama yaşam koşullarına bağlı olduğu için yaşam koşulları değişmedikçe bu direkt yeme içme kültürüne yansıyor çünkü. Hani, çok yoğun, çok istekli belki biri ama zaten yapacak zamanı yok ki, hani, paylaşacak zamanı olsun. O yüzden, hani, bence çok, ııı, iyileştirilebilecek Ama bunu da bu çağı da böyle kabul etmek gerekiyor, yani, bu dönemde böyle. Belki gelecekte daha da azalacak. O yüzden kıymetini bilmek lazım bugünlerin.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, doğru. Hı hı. Evet. Evet, doğru. Hı hı. Evet. Yani, aslında herkes ayrı ayrı ülkelerde, eee, birbirinden uzak, e, şekilde yaşadığında, belki aileyle, iii, sizin gibi işte 2 katlı bir evde oturup o sohbetleri yapamaz, ama belki komşularıyla bir nebze olsun, en azından, böyle, birlikte, eee, yapabileceği bir, iii, yemek paylaşımları olabilir. En azından belki bunları deneyerek, eee, bir nebze olsun eskiyi hatırlanabilir. Eee, çok teşekkür ediyorum, çok keyifli bir sohbetti, benimle anılarını paylaştın, seninle konuşmak çok keyifliydi.
Hı hı. Hı hı. Evet, keşke. Ha ha. Doğru, ha ha. Katılıyorum. Benim için de, ben de çok teşekkür ediyorum sana, çok keyifli bir sohbetti. Teşekkürler <chuckles> görüşürüz, hoşça kal.
Görüşürüz, hoşça kal.